Então, me conta quando um erro seu acabou abrindo uma nova porta?
Nossa! Olha, aconteceu comigo uma vez, porque eu trabalhava em serviço público federal lá no Brasil, né, e aí aconteceu que eu estava muito estressada do setor onde eu trabalhava, estava muito estressada.
Aham.
E aí, eu pedi a gente tem como pedir remanejamento de setor, né, e a gente tem também como pedir remanejamento para cidade, né, realocação para outra cidade e tal, mas eu pedi remanejamento dentro do da mesma instituição para um outro setor, e aí a gente tem que marcar um quadradinho, só que nesse quadra eu não sei o que aconteceu, não me pergunte como que foi que aconteceu.
Ah, tá. Aham. Certo. Aham. <laughs>
É, Porque tudo nesse serviço era siglas, eram sigla, sabe, então DAP era departamento pessoal, eh, DAVP era uma coisa, eh, UCI era uma coisa então, eu pedi para um ambulatório, e o ambulatório que eu queria tinha a sigla parecida.
Ah. Entendi, entendi. Entendi. E Ah, e aí você acabou cometendo um erro ali na hora de escolher o o departamento que você queria se mover.
Hum, esse outro. E na internet, foi, eu estava trabalhando e eu não sei por que que foi que aconteceu, não sei se já alguém me chamou atenção na hora, porque eu estava lendo ali e eu precisava terminar, porque quando você demora muito o sistema cai cai, sabe. Então você tem um tempo ali ra rápido para fechar aquilo ali.
Aham. Sim, e e você tinha um prazo para aplicar isso ou era mais em relação ao planejamento que você tinha feito para mudar?
Como? Hã, nem
Você tinha u um um prazo, ali, para fazer essa mudança ou e era de acordo com o planejamento que você tinha feito para você?
É, né, não é porque na o sistema ali na hora que você vai digi v você vai, eh, clicando e tal, eh, ele eles ele ele tem um um tempo para você terminar aquilo ali e passar para outra página, sabe aqueles tempos contados que você tem que <chuckles> que eh, são várias páginas?
Aham. Ah, entendi. Entendi, entendi, certo, certo. É um tempo de sessão ali da página, né, aham.
Isso, é porque você vai explicando o porquê que você quer, aí você vai, eh, colocando os seus atestados ou ou ou um pedido médico, né. Porque tem que ter uma causa para você mudar desse setor. Aí tem que ter anuência de de de de chefia, e eu fui fazendo, fazendo, fazendo, fazendo, e no final eu sei que eu marquei um lugar errado e eu fui parar
Aham. Dos seus chefes, né, aham.
Eh, em um outro setor. <chuckles>
Aham. E qual que era esse setor que você foi parar? me conta!
setor, era um setor, eh, que fazia aposentadoria, pensão, eh, e olhava a saúde do do servidor, fazia perícia e tal, tal. Era um um era junto com a reitoria, dentro de um é o departamento pessoal junto com o reitor, tá. Aí eu falei: "Eu não vou, eu n eu não vou ser deslocada nunca para esse setor, porque todo mundo quer ir para lá"
Aham. Ah, entendi. Ah, então é é é um setor que era interessante de trabalhar e acabava que todo mundo aplicava para ele, é isso?
né, e Interessante, mas eu não achava que eu fosse cair lá, porque era muito concorrido, muita gente pedia, e eu, na verdade, eu queria um lugar tranquilo para trabalhar que fosse rápido a minha remoção
Ah.
sabe
Entendi, então, nem era nem era o objetivo ir para lá, né?
algo mais rápido. Isso. E eu sabia que tinha gente na fila de espera para aquele outro setor há 2, 3 anos, entendeu? Aí eu falei: "E, pronto, agora como é que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar indeferir", né, que demora, você sabe que setor público demora <chuckles> muito, vou ter que ficar nesse setor aqui até eles in indeferirem, para eu fazer o outro pedido ainda
Entendi, entendi. Aham. Aham. Sim. Nossa. En então, vo
para ser avaliado, para ser deferido.
Entendi, então você só podia aplicar novamente se fosse indeferido a sua aplicação, você não podia trocar.
Se o outro é, porque eu não podia ter 2 pedidos, né, eu tinha que ter 1 só, porque ne nem nem abria para mim, né, porque falava assim: "Você já tem um pedido para remoção", então não não abria para mim. Aguarde, né, o o resultado. E ali, né Hã.
Entendi, entendi. Entendi. Entendi. E deixa eu te perguntar, a a antes de continuar, eh -eh, você já trabalhava com era com atendimento ao público, o que que mais te deixava estressada assim, e e com vontade de mudar no seu departamento?
Ah, o meu setor era o eh, de urgência, né, então, era muito difícil assim, era uma unidade de tratamento intensivo, então eu já estava ficando intensamente estressada. Mas queria dar um break ali, entendeu? É, a gente pode fazer isso, né, quando a gente está estressada, mudar, até mesmo porque o departamento médico lá solicita, né, quando você está, eh, que eles veem que você está com um estresse assim, quase ao no no burnout eles te trocam, e aí depois, se você quiser voltar, você volta né. E aí, mas você tem que ter vaga do outro.
Ah, tá entendi. Entendi, entendi. Entendi. Ah. Elevado né, aham. Entendi. Ah, entendi, certo. E aí o que que aconteceu com a sua aplicação, lá?
É você tem que ter a vaga, né. Então, assim, esse que eu apliquei, quase não tinha vaga, porque ninguém queria sair de lá né, porque trabalhar do lado do do reitor é uma coisa e trabalhar com o público do SUS é outra totalmente diferente.
Aham. É outra coisa totalmente diferente, né. <laughs>
Roupa muda, né. <laughs> A gente falava que até a roupa, até o estilo da pessoa mudou.
Até o uniforme era mais chique ali, né.
É, pois é. Que uniforme? Não tinha nem uniforme, né, você nem precisava usar uniforme e trabalha pouco também, né. E aí É. Aí aconteceu que, eh, a reitora já me conhecia. Eu eu é porque, assim, pra ser reitor, você, né, tem um cargo normal dentro da universidade e depois você es eh, coloca seu nome e se votarem em você, você vira reitor. É isso que acontece, né, a comunidade acadêmica vota em você, e você vira reitor. E eu e eu e eu já conhecia ela, ela já conhecia o o os meus casos e tal, e ela não pegou o meu papel e ela falou: “É dessa aqui que a gente precisa”. Isso, depois ela me contando, né: “É isso aqui que a gente precisa lá”, porque quem entrava lá eram só pessoas que não tinham a experiência clínica que eu tinha com com pacientes e com servidores dentro de uma UTI, e eles precisavam de alguém que tivesse essa experiência dentro do setor, porque eu ia fazer perícia, eu ia fazer ergono eh, perícia ergonômica. Ninguém sabia era q sabia como que era que aplicava a ergonomia dentro de um hospital mesmo, sabe. Tinham pessoas
Entendi. Ah. Sim, aí você aplica, né. Aham. Entendi. Nossa. Entendi. Aham. Sim. Ai, entendi. Entendi. Então a sua aplicação chegou em uma ótima hora ali para ela. Ela viu a oportunidade de ter uma pessoa técnica, né, ali para para o cargo.
É, eles estavam precisando de alguém. É, naquela área e que soubesse trabalhar naquela área. E ela é, e eu tinha colocado que eu já tinha feito, eh, um curso, né, sobre ergonomia, e, ah, encaixou direitinho. Ela falou: "Mas é essa aqui." Eu passei na frente di dizendo ela que eu passei na frente de um tanto de gente, e inclusive uma concursada que fez o concurso para para entrar lá
Aham. Nossa. Aham.
Eh, ao que acabou acontecendo que ela foi deslocada, para um outro setor
Para outro departamento.
para outro departamento e eu fui foi um é como se fosse te houvessem, eh, assim 3 pessoas. Porque eu desloquei essa que era da reitoria, eh, e essa outra deslocou uma outra. Foi foi uma tripla troca, entendeu? E o que levou desvantagem foi a que estava entrando primeiro, que estava entrando novata.
Certo. Entendi. Então, ó, e eu imagino que É. Imagino que não foi todo mundo que ficou feliz, né, com essa sua troca, né, <chuckles> já que tinha muita gente esperando, né.
Nossa, ninguém ficou feliz com isso. O povo perguntava: "O que que você fez? E tal", e eu falei: "Gente, não, eu não sou peixe, eu simplesmente estava na no lugar certo, na hora certa, isso que é o background certo". <chuckles> Foi por isso que eu consegui.
<laughs> Na hora certa. Entendi.
Aí eu consegui.
Nossa, realmente foi realmente um digamos assim, um erro que abriu uma porta que você nem estava esperando então, né.
Foi. Eu nem sonhava em trabalhar lá, nem nem, sabe? Eu nem pensava assim, nunca na minha vida eu imaginava que eu iria para lá. Aí o que que aconteceu? Eh, eu trabalhei 3 anos lá, né, trabalhei, eh, 3 anos junto, mas, realmente, eu vi que minha questão já tinha melhorado e que eu realmente amava o que eu fazia no CTI.
Hã. Ah, legal. Ah, legal até, né. Porque imagina, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de fazer isso, né, de, né, mudar um pouco, e ter essa confirmação, né: "Nossa, o meu trabalho anterior realmente era algo que me deixava muito feliz", né, então você acabou decidindo voltar?
E eu voltei para Sim, é aquela coisa de propósito de vida mesmo, né.
É verdade, você acabou decidindo voltar, então?
É. Aí eu voltei, mas nesse tempo que eu estive lá, eu conheci pessoas que depois abriram a porta para outras coisas para mim muito boas, inclusive eu estou aqui hoje, nos Estados Unidos, por causa disso, porque eu fui parar nesse setor, entendeu?
Que legal. Olha!
Eu não sei como, mas eu fui parar lá e eu fiz o meu networking lá, e eu consegui, eh, sair de sair da universidade com proventos e muito mais cedo do que eu esperava, né. E aí, eh
Aham. Perfeito. Certo. E aí você fez as amizades, ali, as conexões corretas, ali, digamos, né? <chuckles>
Sim, o que me permitiu vir, né, já com a a algumas coisas já preparadas, eh, para mim aqui, sabe. Se eu não tivesse ido
Nossa, então não não não foi nem um erro, né, foi um acerto, assim, maravilhoso na sua vida, né? <laughs>
É. É, eu te falo que se eu se eu não tivesse ido para esse setor, eu não estaria aqui hoje, eu estaria lá no Brasil trabalhando na no mesmo setor ainda.
E até, quem sabe, um pouco mais estressada ainda, né? <chuckles>
É, bem mais estressada, né? Então, assim, foi foi um erro foi um erro bom que aconteceu, e eu acho que, assim, há coisas na nossa vida que a gente nem pensa, né? E a gente acha que é um erro e, na verdade, eh, vira um baita de um acerto, uma sorte tremenda, né?
Nossa, que interessante! E Nossa, é, interessante. E e me conta, quando você, ali né, voltando ali para aplicação, quando você terminou e percebeu que você tinha clicado no botãozinho errado ali, o que que você sentiu naquele momento?
Nossa! Me senti arrasada, porque eu falei: "Nó". O ge ainda falei: "Eu, nossa gente eu vou" Eu eu tentei mudar, né, fui lá no RH, eles falaram: "Não, agora você vai ter que esperar, eh, o requerimento chegar, e pior de tudo que vai chegar na reitora, que demora um pouco mais, né, porque era o setor dela lá, então demora muito mais, então, até ela olhar isso daí e tal vai demorar um pouquinho, e aí você faz uma nova requisição". E se demorasse muito eu poderia perder a vaga que tinha no outro setor que eu queria, então
Nossa! Aham. Ah, que já poderia ter sido preenchida, né, a a vaga que você queria, né.
Ai, a gente É. E a gente fica se culpando, né. "Nossa, que isso, por que que eu fiz isso? Que que tá acontecendo. né?"
<chuckles> Interessante.
Ai, eu não me perdoava não, eu falei: "Nossa, gente".
E e depois que terminou ali, que você sim, que você recebeu a a notícia, trabalhou os 3 anos nesse novo setor, o que que o que que você sente quando você lembra dessa história?
Ah, eu le eu, na verdade, fico muito feliz hoje, né. Porque, quando saiu para mim, eu fiquei meio que em transe sabe, porque eu falei: "Nossa, mas não era o setor que eu queria, não era isso que eu queria", e eu já fui como eu tinha pedido, eu podia aceitar ou não. E eu lembro que na minha entrevista, eu fiquei muito na dúvida, mas muito na dúvida. Eu quase que eu desisti, sabe. Eu falei: "Eu não quero", mas eu falei: "Gente, ela está falando tão bem desse setor, que eu acho que eu vou, eu vou, né", Porque
Aham. Aham. Entendi. Aham. Você acabou decidindo por por ir porque realmente recebeu boas co recomendações então, né.
Eh, porque para mim ia ser bom e ela falou: "Todo mundo quer vim para cá, porque você não quer?", né, eu falei: "Ah mas essa não é minha praia, sabe, eu sempre trabalhei, eh, com público assim, né, com", hã, então não não é muito
Aham. Ac acabou desafiando você em em outras habilidades que, de repente, você ainda nem tinha naquele momento, então, né.
Eh, foi. E eu poder pude usar um um saber, né, que eu adquiri, mas que eu não tinha como aplicar, né, que era o curso de ergonomia que eu tinha feito, eh, e que eu fiz, né, por curriculo mesmo. Ha?
Entendi. Aham. E você não aplicava no departamento anterior, né. Entendi.
É.
Nossa, interessantíssimo, né, porque, não é todas as vezes que acontece isso, né, de, realmente um erro assim virar uma coisa tão boa, né.
Mas no final, tudo deu certo. É, eu acho que as portas se abrem sem a gente nem ver, né. Se a gente nem, nem pôr a mão na maçaneta <laughs>
É verdade. É verdade, verdade. Nossa, adorei nossa conversa, realmente muito interessante ver o como que um pequeno erro ali, mudou tanto a sua vida, né, muito obrigado por compartilhar.
Olha, muito obrigado por me ouvir aí e até a próxima viu?